はい。 えっと、日常でできるエコなことって何か普段こう、意識されてることってありますか？
はい、な はい。 これね、あの あの、僕今あのアメリカの中西部に住んでるんですけど
ええ。
あのゴミがね、もうほんと分別なしなんですよ。もう
はい。 え、そうなんですか？おお、すごい。へえ。
もう、もうほんっとに、ね、プラスチック、ダンボール、紙、缶空き缶、全部一緒くた。
はい。 はい。